لأ، أنا يعني كان آه، قبلها يعني بفترة أنا ح خلاص أنا فعلًا حياتي مش هتنفع تستمر كده للأبد، يعني أنا مستحمل ومش عايز أمشي في وقت برضه وأسيب سمعة وحشة أو كده، فكنت مستني Project مُعيّن يخلص، وهُم عشان كده هُم برضه كانوا مستنيين الProject ده يخلص ويرقّوا الناس، بس أنا كانت من جوايا خلاص، أنا فعلًا، أنا فعلًا مش هاكمل بالطريقة دي، حتى لو ترقية وفلوس حلوة واستقرار، وكُلّ الجا الحاجات زمايلي اللي لسّه في نفس المكان ده، هُم لسه موجودين وبقوا تقريبًا ماسكين الدنيا وكُلّ حاجة وكملوا، يعني هُم بقى لهم بعد سنين وسنين مكملين ووصلوا، واستقرار وكُلّ حاجة، أنا ما استحملتش إن أنا بعد سنتين أنا لسه فعلًا شايف إن وعلى فكرة كُلّ ما باسألهم، باحِسّ إن ما حصلش تغيير كبير من ساعة ما مشيت،
إمم. إمم. آه. كويس. ما هو أنا كنت هاسألك بقي سؤال، مش كان ممكن لمّا كنت تترقى، كان يبقى ال مثلًا ليك مواعيد مُحددة أكتر، بمُميزات أكتر يعني طيب ليه؟ طب أنت ليه ما صبرتش؟ أنا
أكيد، أكيد، أكيد، بس أنا حَسّيت بيئة العمل. مش عايز أبقى أنا ال يعني هي بيئة العمل كُلّها واحدة، يعني حتى لو يعني هُم بيتعاملوا سواء أنا في موقف إداري آه، هيتقِل عليّا مثلًا الضغط شوية، مش هابقى مُستغَل بنفس الطريقة، بس هي بيئة عمل مُتكررة وروتينية و ومع إننا في مجال Creative فاللي هو الموضوع كان م غريب جدًا بالنسبة لي، كفاية، كفاية اترقي أو
آه. إمم. طب أنت مجال شُغلَك دوّة، يعني أنت لمّا تروح مكان تاني، ما هيبقى بنفس المجال بنفس الCareer بنفس الضغوط، والّا ده بيختلف من شركة لتانية؟ أيوه، عايزَك بقى تفاجئني بقى، بقي زي ما فاجئت الناس دي.
إمم. لأ ما أنا عملت بقى حاجة تانية خالص. أنا عملت أنا عملت أنا <laughs> أنا مبدئيًا باشتغل في الأفلام والمسلسلات والحاجات دي، آآ ل قلبت الحاجات الكارتون، آآ وقنوات ال ال جج يعني مجال تاني خالص، <laughs> مالوش أي علاقة باللي أنا باعمله في التصوير والأفلام.
<laughs> كويس. <chuckles> لأ، ب استنى، استنى، استنى ما لأ، ما هو أنت بتقول مجال السينما والتصوير الم والتصوير، أعتقد مع ت
أيوه، السينما بس أفلام بجد يعني تصوير لا لا لأ، موضوع مخت الIndustry مختلفة خالص. <chuckles>
مُختلف تمامًا، آه، آه، أنت رُحت بقى للكارتون، ما حدش هيرد عليك خالص يعني.
تمامًا. ما يعني بُص بقى الموضوع كان مُختلف خالص بق وك وهو كانت فترة عارف اللي هو إيه باخد هُدنة، لإن أنا بعديها رجعت تاني بصراحة لمجالي، بس بقى عملتُه إن أنا سافرت، سِبت بقى كُلّ ده وخلاص هي لو هي الشُغلانة كده في الوطن العربي بلاش منها. <laughs>
آه. آه. أنت خرجت أصلًا برَّا ال الوطن العربي كُلّه، أنا كنت لسه هاسألَك، أنت سافرت من مُحافظة لمُحافظة؟ أنت واضح إن أنت خرجت من من الشرق الأوسط كُلّه يعني.
خالص بقى، آه. لأ لأ، سافرت رُحت أوروبا بقى. كُ سِبت بقى كُلُّه يعني، ده ك ده عشان أنا وصلت خلاص فعلًا، أنا يعني اللي بش باصحى في الClient نفس الكومنتات البروجيكتات شبه بعض، الحياة شبه بعض، طريقة التعامُل شبه بعض، كان Routine فظيع، وحسّيت إن هو قتل حتّة ال الCreativity عندي خالص، والموضوع إمم راحت، راحت كُلّ ده راح، فكان لازم إن أنا أبدأ م علي بياض بصراحة.
آه. <laughs> آه. الحماس، إمم. إمم، إمم.

لا، لا، لأ، هي طبعًا الشغل ده موجود ومُرعِب كمان، بس أنا لو أنا هافضل حياتي في تكرار، وفاك وأنا والمشكلة مبدئيًا مش في الصناعة، هي المشكلة في إن هي في الناس نَفْسهم أو في البيئة نَفْسها اللي أنا كنت فيها فيعني كان لازم تغيير وكمان التغيير ده د بيدّيني فرصة إن أنا أبُص على الحاجات من زاوية تانية، وأخد هُدنة وكده كده كنت يعني كانت شركة إماراتية بس بتشتغل في مصر، فكان برضه <tsk> موضوع مختلف شوية بالنسبة لي يعني من باب التغيير، كان ما كانتش بصراحة يعني أنا ع أنا وأنا باعملها ما كنت عارف إن أنا مش دي هاكمّل فيها للأبد، بس اللي هو ما دام أنا تمام في المصاريف والدنيا والبتاع هاخسر إيه، آديني باجرّب وباشوف وكده كده أنا ما كنتش عايز أكمّل مع الشركة الأولانية فخلاص، ومشيت في موضوع السفر ده في نَفْس الوقت.
إمم. إمم. إمم. إمم. كويّس. إمم. إمم. طيّب آه، استنانى يعني أنت كنت الفترة دي بالنسبة لك فترة انتقالية، بتحاول توجِد نَفْسك، توجِد حماس جديد، توجِد شغف جديد ليك، طَب أنت لمّا سافرت برّه، اشتغلت في مين بقى رجَعت للمجال بتاعك الأصلي والّا المجال الجديد؟
ده حقيقي. رجَعت المجال بتا ما هو ده المجال اللي عرَفت أسافر بيه. لأ ما هو المجال الأصلي اللي أنا عَندي فيه خبرة بقى. آه، يعني ده عَندي ف إمم، إمم.
المجال البتاع. طيَب جميل، هنا بقى، هل التجربة اختلفت بقى لمّا رُحت بقى برّه واشتغلت؟ هل اختلفت، ما أت آه، يعني ما كانوش بيتع يعني ال طبيعة العمل ما قتلِتش الحماس اللي جوّاك زي أول مرّة.
مختلف طبعًا ب اختلفِت ك خالص إمم. لأ خالص بالأيام، هم وأهم حاجة فيها كمان كانت المواعيد، إن أنا بقى عَندي حاجات تانية، يعني أنا مثلًا ما بقيتش حاجاتي كلّها شُغل، بقى عندي حاجات تانية باعملها بقيت أروح أغطس، بقيت أروح أنط sky diving بقيت أعمل ألعب كورة بقيت أن أنزِل الgym بقيت أقرأ كُتُب في المواصلات بقيت أعمل حاجات تانية كتيرة جدًا حوالين الشغل فحتّى لو الشغل بيتكرر آآ، فرضًا وجدلًا يعني مش هو ده الحاجة الوحيدة اللي باعملها، إنّما أنا في الشركة الأولانية أنا كانت حياتي كلّها شُغل لأن أنا آآ، سهران في الشغل راجع من الشغل، بافكّر في الشغل بنخرج نتكلم في الشغل أصحابي اللي حواليَّ كلّهم كان إنّما أنا دي بقى بيئة جديدة ناس جديدة آآ، مع علاقاتي اللي ب كوّنتها بقى من إن أنا عَندي وقت فراغ فعرَفت أتعرّف على ناس من الgym عرَفت أتعرَف على ناس في بلاد تانية، عرَفت أعمل كده خلّت ال آآ، ال حتّى الروتين المتكرر في الشغل في ال في فترات بيحصل فيها كده مش آآ، أزمة كبيرة لأن أنت م لو مش دي حياتي بس الشغل مش حياتي بس.
صح كده؟ آه. آه. آه. هايل. آه. إمم. امم كويس. آه.

أيوه، أيوه، طب كويس، كويس أوي.
إمم.
طب ده جميل، طيب أنا برضه يعني يعني أنت بقى لمّا و و وجدت نفْسَك ولقيت نفْسَك خلاص، يعني المواعيد اتظبَّطت في الشغل بتاع برّه مصر دوّة، لمّا رُحت أوروبا يعني، وقدرت تعمل بقى الحاجات اللي أنت الهوايات اللي بتحبها والكلام ده كلّه، هل برضه الRoutine ده بعد فترة ما قتلش الحماس جواك؟
إمم. أيوه. إمم.
والاّ كان ممارستك للرياضة وحياتَك الشخصية، مخلّي حماسَك متجدد؟
آمم يعني هي كانت في الفترة الأولنية طبعًا أنا أول مَرّة أسافر واعيش لوحدي وأعمل الحاجات دي، وكنت الأول باعمل حاجات متكرّرة بتاع، ما كانش إبتديت بس أنا لقيت إن أنا في وقت كتير أوي في إيديّا ممكن أعمل فيه حاجات، فأنا ابتديت إن أنا بقى الGym التزمت فيه، آآ لقيت الGym مغيّر لي نظام أكلي فبقيت أطبخ، ما أنا كنتش باعمل الكلام ده قبل كده كنت باشتري جاهز على طول، ابتديت ألاقي حاجة بتجُر حاجة.
إمم. أنت كنت عايش لوحدَك.
آه.
صح كده؟ آه أنت كنت عايش لوحدَك، تمام، تمام. كويس.
آه، آه، آه، كنت عايش لوحدي، فكان الموضوع بالنسبة لي حاجة جديدة، فأنا آه الموضوع مثلًا فيه Routine شوية، بس أنا لقيت مشاكل أكتر عشان أنا مثلًا رُحت مكان جديد، فأنا في التعامل مع المشاكل ده بيكسر الRoutine، آآ وبيجُر بعضه الGym جَر موضوع الطبيخ، آآ بعد كده الرياضة الGym ده خلّاني أنا بقيت ألعب كورة مع بتوع الشركة كلّ أسبوعين كده بقينا نروح نخرج لقينا ملعب قدّامنا بتاع بقينا نأجّره ونلعب كورة كلّ أسبوعين آآ الر ب بقيت أعمل حاجات تانية، بقيت المواصلات بقيت أعرف أقرا فيها كُتب، <chuckles> عمري ما عرفت اعملها هنا. <chuckles>
آه، طب كويس. كويس. آه. أنت كنت بتنام في المواصلات. <laughs>
أنا كنت بابقى واقف م متشعلق في المواصلات فاهم، <laughs> كنت ب ب <laughs> يعني الباب الموضوع كان صعب، فهو دلوقتي د هي حاجة جرِّت حاجة، في Routine طبعًا مش هاقول لَك إن لأ ده هُم ده الموضوع جنّة، في بس بالاقي وق بالاقي فرصة إن أنا أعرف أغ يعني طريقة تغييره كانت أسهل شوية يعني، إن أنا كلّ أمّا بالاقي Routine دلوقتي، أو إن أنا الدنيا قلِّت، يعني أنا في الشغل مثلًا هاقول لَك على مثال حلو جدًا في الشغل برضه، آآ الشغل أنا مثلًا خلاص مثلًا اكتفيت من المجال بتاعي بشكل كبير، والقِسم بتاعي خلاص أنا آآ قعدت برضه مع الشركة الجديدة دي فترة طويلة، فأنا قرّرت بكلّ بساطة إن أنا في قِسم تاني في الشغل عندهم هُم كان قِسم عبارة عن شخص واحد وبيعمل حاجة معيّنة، آآ وأنا ابتديت أزهق شوية من اللي أنا باعمله، مش ازهق يعني عايز أتوسّع شوية، رُحت مذاكر اللي هو بيعمله.
كمان، <laughs> آه، آه، ده كان أصعب، آه. آه. كان صعب. إمم. اهم. كويس. كويس.